Dis-moi comment tu évites de scroller sans fin le soir?
Alors moi, pour éviter de scroller, dé déjà quand je rentre du travail, je je pense à bien manger, donc à manger plus sainement et cetera, heu, moins, heu, de façon, heu heu, consistante, donc vraiment pour pouvoir digérer, après quand il fait assez beau, en tout cas pas trop froid, surtout en ce moment, heu, c'est vrai que j'essaie de marcher un peu, vraiment en tout cas pour me faire une sorte de petite résumé de ma journée, vraiment à me dire pour me libérer pour le coup, heu, je marche, heu, souvent soit avec des écouteurs donc avec le téléphone uniquement dans la poche. C'est-à-dire, heu, je veux dire, je me mets je le regarde p je marche pas en re en ayant mon téléphone dans les mains, c'est ça que je veux dire.
Mmh mh. Ouais. OK. OK. Tu écoutes juste simplement.
C'est ça, j'écoute ou sinon des fois ça m'arrive de faire des sorties complètement sans téléphone, étant donné que j'habite en campagne. C'est pas non plus très risqué pour le coup et puis je vais pas, heu, faire 1 heure de marche, heu, quand je dis ça, c'est ouais, heu, vingt vingt ou ouais 10 à 20 minutes ou 30 minutes maximum de marche un peu rapide, mais vraiment histoire de pas non plus être fatigué. Parce que vu que j'en viens de rentrer de ma journée, heu, c'est pas le but non plus de d'être crevé, d'être, heu, en transpiration pour le coup. Après, heu, ce que je fais, heu, bah, je rentre, heu, je prends une douche, heu, chaude étant donné que j'avais j'ai déjà mangé et tout. Moi en fait, j'aime bien si tu veux anticiper, donc manger, après, on va dire marcher, après prendre la douche chaude et c'est vrai que bah, du coup, pour me f f faciliter à avoir envie de dormir, des fois je prends un bain froid, donc un bain très, très, très froid et heu, je reste environ, heu, parce que vu que je fais du sport à côté le matin, en fait, j'ai regardé plein de on va dire, heu, d'études et cetera et c'est vrai que les bains froids, ça libère des endorphines qui te permettent de mieux dormir, et c'est un peu vrai quand j'y repense, étant donné que moi, heu, je sais pas si ta t'es si ça t'es déjà arrivée, mais quand tu rentres dans ton lit et qu'il est un peu frais, tu as des petits frissons et ça te donne en plus envie de dormir. En tout cas, moi je réagis comme ça et c'est vrai que du coup, heu, bah, quand je prends un bain froid, mon corps est tellement frais qu'en fai on va dire quand je me mets dans mon lit, bah, j'ai un peu cette, heu, ce bonheur, on va dire cette, heu, je je sais pas comment expliquer, mais vraiment ce bonheur le f
Mmh mh. Mouais. OK. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK. Ouais. Beh <chuckles> <sniffs> Soulagement d'être enfin dans ton lit pour aller dormir.
C'est ça, heu, et après c'est vrai que ça m'arrive des fois de scroller mais on va dire que j'essaye de on va dire de limiter. Alors au début, je commençais avec des applications, heu, tu sais pour bloquer le temps. Alors j'ai pas les noms des applications, mais je sais que par exemple, j'en avais installé sur mon téléphone. Tu choisis l'application que tu veux bloquer le temps et par exemple tu dis ouais 1 heure et au bout d'un moment après au bout d'1 heure, tu pourras plus l'utiliser de la journée. Au début, j'ai commencé comme ça, pour me forcer vraiment pour le coup, mais heu et aussi je désactivais les notifica les notifications. Parce que du coup les notifications, ça me donnait vraiment envie, heu, je pense à YouTube, des fois j'étais sur TikTok en train de scroller, je vois des vidéos YouTube qui sont, heu, ma foi intéressantes mais bon qui valent pas le coup d'être regardé maintenant à l'instant T, mais vu que je vois la notification, je clique dessus, je regarde la vidéo des fois, surtout maintenant.
OK. OK. Mmh mh. Mmh. Et du ouais, du coup, ça te donne envie d'aller voir tout de suite sur le moment, heu, ce qui se passe, quoi.
C'est ça et puis, heu, surtout ça maintenant les vidéos YouTube, je sais pas si tu en regardes assez souvent, si tu es consommatrice mais les vidéos durent plus, heu, 20 à 30 minutes, hein. Maintenant, la plupart des gens font plus 20 à 30 minutes de vidéos et c'est vrai que ça va assez tu peux vite on va dire te décaler et donc heu, c'est vrai que j'ai commencé en tout cas après, à mettre une sorte de heu, timer pour, heu, en gros, heu heu, limiter mon temps mais après je l'ai fait naturellement. Parce que du coup, heu, forcément au début que tu le f que c'est une machine ah c'est une application qui va le faire, bah tu es tu te sens pas bien, c'est-à-dire, heu, là d'un coup ça se stoppe. Alors que tu était peut-être en train de regarder une vidéo, du coup tu as envie de regarder des fois, tu as même envie de désinstaller l'application pour la
Mmh mh. Ouais. Mouais. Bah, c'est vrai que ça paraît frustrant le fait que si tu es en plein milieu d'un programme de quelque chose et qu'après, hop là, tu es coupé en plein milieu, c'est
Mmh, pour le coup oui, heu, pour le c <chuckles> pour le coup, oui, heu, mais heu, ça m'est déjà arrivé donc ça m'est déjà arrivé au tout début de désinstaller, heu, par exemple l'application et juste pour pouvoir accéder à Tik Tok, mais après après, heu, je me suis dit, heu: «Bah en fait faut mieux que je me restreins "moi-même"» entre guillemets, heu, tu sais, heu, j'ai un IPhone et heu, tu peux aller dans l'onglet batterie et heu, dans l'onglet batterie en gros, tu vois la consommation de ta batterie et quelle application a consommée ta batterie, avec le nombre d'heures que tu as que tu as passé dessus. Et du coup je m'en rappelle, heu, moi sur Tik Tok, j'étais plus sur à 3-4 heures des fois par jour, hein, par jour et heu, je suis descendu, ouais, à 30 à 30 minutes à 1 heure par jour donc c'est quand même, heu, une évolution, heu
Bah, c'est vrai que <chuckles> j'ima S <chuckles> Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, quand même. Tu as v v vraiment diminué, hein!
Mmh. Pour le coup, oui.
Parce que sur la journée, c'est vrai que c'est c'est vrai que, bon, il y a pas mal de personnes, hein, qui ont ce problème-là. Par exemple pour s'endormir qui ont bon, il y en a c'est juste, heu voilà, heu, envie de scroller pour, heu, voir ce qu'il se passe, mais bon au final ça ça va vite. Mais sinon il y en a beaucoup aussi qui qui ont besoin de ça, parce que il y a le fait de rester, heu, juste de s'allonger par exemple, heu, dans le noir ou autre et ben, c'est ç ç ça leur met un petit coup de stress de de rester à rien faire en fait, de rester comme ça.
Mmh mh. Mmh. C'est vrai et après heu bah, du coup par rapport à ça aussi, pourquoi en fait, j'ai voulu con ah, j'ai voulu entre guillemets, heu, ce «continuer dans dans cet effort-là» c'est parce que du coup, j'ai vu des bienfaits. Parce que forcément, heu, après, par exemple pour le sommeil, étant donné que je fais quand même beaucoup de sport. Bah, à un moment j'étais un je stagnais à un moment et donc je me disais: «Bah, comment je peux évoluer?» parce que bah, j'ai déjà une alimentation saine et en gros, je pouvais qu'améliorer le sommeil. D'où le fait, heu, les des bains froids et aussi d'où le fait qu'avant de «dormir» entre guillemets, déjà j'essaie de moins scroller, parce que des fois, heu, ça m'arrive, je dans ma tête, je me dis: «À 21:00 21:30 je dors». Il est 23:00-00:00 je dors toujours pas. Voilà, <chuckles> pour le coup et heu et c'est vrai que par rapport à ça, bah, ça m'énervait. Parce que forcément, en plus tu moi je je suis quelqu'un pas de nerveux mais en fait, le fait de me dire: «Bah, là j'ai encore, heu, on va dire sacrifié ma nuit parce que j'étais sur mon téléphone, à rien faire, j'ai rien appris, hein, pour le pour le coup, j'ai rien ça a rien changé dans ma vie, la te la terre n'a pas arrêté de tourner» et et et heu et du coup, heu, à ce moment là, quand j'ai commencé à réduire, j'ai vu que j'avais un sommeil plus réparateur. Aussi, heu, je m'amusais, heu, à je m'amusais, heu, je pensais à mettre mon téléphone soit très loin de moi, tu sais, pour le réveil, pour éviter de de tricher, d alors hop de mettre le de désactiver le réveil, hop de me rendormir et aussi, heu, ce que je faisais des fois, c'est que je le mettais carrément hors de ma chambre, pour le coup. Vraiment, pour vraiment être déconnecté et même si j'ai envie d'aller, heu, prendre mon téléphone je me dirais: «Bah, faut que je sorte de mon lit», voilà, donc j'ai un peu la flemme.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Pour le coup, oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, c'est ça le tu te levais, heu, ouais, flemme, vraiment.
Ouais, c'est ça et heu, du coup, heu, en fait je pense, on va dire pour, heu, éviter, en tout cas, commencer à éviter de scroller. Pour moi en fait, il faut que tu te mettes le pour et le contre. Je pense à du coup, heu, bah, imaginons que tu le mets en dehors de ta chambre, en fait tu auras la flemme à la fois d'y aller, de sortir du coup, on va dire, toi même dans ta tête, tu vas poser tu vas poser le pour et le contre et tu auras pas envie d'y aller, pas envie de sortir de ton lit parce que tu es peut-être sans doute très bien et du coup bah, tu auras tellement la flemme que tu iras pas chercher ton téléphone. Faut vraiment comment dire? Pour moi au début quand tu veux vraiment, heu, continuer on va dire, heu, éviter, heu faut vraiment qu'il y ait une contrainte en tout cas, pour le coup.
<chuckles> Oui faut mais faut vraiment y aller, heu, par exemple, là, toi la contrainte c'est carrément de mettre le téléphone à l'extérieur de la pièce. Donc, là forcément, faut faut vraiment vouloir, heu, son téléphone quoi, pour se lever pour aller le chercher, hein.
Mmh mh. Mmh mh, ouais, pour le coup, ouais, et c'est vrai que bah, après aussi, heu, j'ai remarqué ça parce que je sais pas si, bah, du coup, ça t'arrive souvent de scroller, heu, sans fin le soir? Mais, heu, ça m'arrive personnellement, moi ça m'arrivait de des fois de me réveiller. Je suis pas quelqu'un qui se réveille la nuit, mais vu que j'allais dormir avec le téléphone et qu'il allait être sur moi ou au niveau de l'oreiller, bah, je sais pas pourquoi, mais je me réveille la nuit avec s je me je me suis toujours dit: «J c'est les ondes du téléphone qui font que je me réveille». Parce que en fait, à un moment, je me suis posé cette question, parce que ça m'arrivait, heu, des fois de jouer en ligne, et avec mon téléphone à côté. Donc il était en 4G et hem, on va dire, heu, mon micro, et bah, il des fois, il grésillait. Ouais, il avait des petits problèmes de on va dire, de de on va dire de v <tsk> de son quoi, et en fait, je me suis dit bah, c'est-à-dire qu'il y a des interférences à cause du téléphone, donc je me dis: «S'il y a des interférences dans un micro, dans quelque chose de de physique», je me dis: «dans la tête, ça doit être encore pire». Et donc, c'est pour ça que je me suis dit: «En fait, faut vraiment que je fasse attention.» Parce que je suis quelqu'un qui se réveille s jamais la nuit, qui dort super bien dans la en tout cas qui dort sans se réveiller et p et assez longtemps, et le fait qu'à chaque fois, vraiment à chaque fois, quand je dormais avec mon téléphone à je faisais pas exprès, hein, mais, heu, quand quand il était à côté de moi, et bah ça me réveillait pendant la nuit. Comme si, heu, je sais pas alors que pourtant, j'avais rien envie de faire, heu, juste à me réveiller après je me rendormais.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu' il y a pas mal de maintenant, il y a pas mal de d'études. Enfin, ils ont fait pas mal de de recherches sur ça, en disant que, bah, déjà, pour avoir un bon sommeil bon, le coup des écrans, il faut éviter de éviter les écrans, peu que ce soit le téléphone ou, je pense, même la télé, ça va dedans aussi, hein. Télé, ordis, tablettes, éviter les écrans, il me semble, heu 1 heure ou 1,5 avant d'aller dormir. Peut-être que je dis une bêtise, mais enfin, un certain temps avant d'aller se coucher, pas se coucher avec les écrans, dormir dans une pièce, heu, entre guillemets «fraîche», tu vois. Toi, tu prends un bain avant de dormir, mais c'est vrai que, moi, j'ai remarqué, quand je dors, maintenant, j'essaie enfin, j'entrouvre la fenêtre
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais? Et tu es pas malade le lendemain, ça va?
et heu, du coup Non, je l'entrouvre, heu, juste. Bon, j'ai quand même un rideau. Je tire quand même un un rideau devant, histoire de limiter un peu. Mais, par exemple, voilà, la pièce est elle est un peu fraîche, mais heu, là, avec les températures qu'il fait à l'extérieur, il fait froid. Mais je veux dire, une fois que tu te couvres ah non, au contraire, j'ai pend inconsciemment, le soir, quand je dors, je me découvre pas, en fait. Je sais qu'il fait un peu frais ou bien je sors un bras. Puis, quand je m'aperçois qu'il fait vraiment froid, je je le recouvre. Mais mais c'est des choses qui font que j'avais je sais plus ce que j'avais vu exactement sur ça, mais, effectivement, la température de la pièce, ça joue aussi, hein. Ça rejoint un peu ce que tu me disais, hein, le fait de prendre, heu, un bain, heu un bain glacé, un bain froid, quoi, le soir avant d'aller dormir.
Hein hein, OK OK. OK. <laughs> <laughs> <laughs> OK. Ouais, et puis l'air aussi se Ouais, ouais. Bah après après c'est on va dire, je pense qu'aussi c'est quand tu mets ton corps dans l'inconfort ou tu et du coup, «il prend du plaisir» entre guillemets, heu, alors c'est juste, heu, physiquement, il prend du plaisir à et mentalement, heu, à tu sais à rentrer dans un petit, heu, dans un, bah, dans un lit un peu chaud. Mais pas trop chaud non plus, mais assez pour te réchauffer et heu, c'est vrai que je pensais à ça. Je pense, tu parlais de de l'air et et cetera quand tu avais la fenêtre ouverte, je pense, c'est parce qu'aussi l'air se régénère. Je sais que moi quand j'étais jeune, heu, ma mère me disait toujours, bah, le matin des fois elle laissait la porte dans de ma chambre ouverte et heu, le matin elle me disait bah: «Ouvre, heu, ouvre ta fenêtre, l'air va se régénérer et cetera, pour que tu sois» c'est ça, ouais pour le coup. Donc je pense que c'est par rapport à ça aussi. Parce que le fait que t on va dire tu as de la bonne ah, la bonne air on se comprend, ce que je veux dire, l'air régénéré et bah, je pense que ton corps, heu, apprécie beaucoup plus pour le coup.
Mmh mh. Mmh. Mmh, pour aérer quoi, mmh. Mouais. Mmh mh. Oui, ça aussi et puis même ce que le petit rituel que tu te fais toi le soir aussi, ça p ça peut être pas mal, de de manger, heu, de manger mieux et heu, d'aller marcher un petit peu, de de faire un petit peu ce ce pe heu, petit exercice. Même si voilà comme tu as dit, tu reviens pas, heu, en étant, heu, en âge à la fin. Mais heu, ne serait-ce que voilà, de faire ce ce petit exer s ce petit exercice, pardon. Cette petite marche qui te permet ensuite, heu, de digérer, en fait, tu digères mieux je pense.
Mmh mh. Mmh mh. Ah, en fait, ouais, c'est ça. C'est ça que c'est qu'en fait vu que je mange alors peu, alors moins, hein. C'est-à-dire je mange moins que le repas du mi à du à moins que le petit déjeuner et que le déjeuner, heu, le repas du midi. Mais heu, parce que du coup, heu bah, en fait, heu, je me j'ai vu que des fois ça m'est arrivé de manger on va dire un peu tard et on va dire des fois de pas forcément avoir le temps de marcher. Mais heu, juste de prendre ma douche et aller dormir et aller dormir à des fois je prends des bains froids quand j'ai le temps, quand même. Parce que du coup, on va dire on va dire qu'à partir du bain froid, c'est là ou je commence à arrêter les écrans. En fait, quand je suis dans le bain, je me dis: «Je n'utilise pas mon téléphone» des fois là, je réfléchis en fait, j'accepte l'ennui et le fait de me dire que, ouais, je dois penser à à ma journée, heu, voilà quoi tout simplement, à ce que j'ai fait. Peut-être, heu, des fois j'ai l'esprit créatif, des fois je pense à plein d'autres choses à au futur et cetera et c'est vrai qu'on va dire qu'au moins pour que ça soit un peu plus simple, pour éviter de scroller, de on va dire d'être drogué par mon téléphone. Bah, déjà à partir du bain froid, étant donné que je reste 10-20 minutes, bah, déjà je suis sans téléphone. Donc je me dis: «J'ai au moins fait 10-20 minutes sans téléphone» par rapport au on va dire quand tu vas rentrer dans ton lit et heu et du coup, entre guillemets, bah, c'est pas que c'est «plus simple» mais ça m'est déjà arrivé des fois de on va dire d'arrêter, heu d'arrêter et d'aller dormir et je me suis dit: «Bah, si heu si je veux vraiment bien dormir c'est-à-dire qu'il faut que je reste 30 minutes entre guillemets à "regarder mon plafond" et et à pas être sur mon téléphone,» quoi. pour le coup, pour essayer de mieux dormir. Mais heu, c'est vrai que, oui, heu bah du coup, moi personnellement, quand j'ai fait ça, j'ai vu des différences et puis surtout j'ai eu, heu, s j'ai eu moins envie de scroller le soir pour le coup d'avoir envie de scroller le soir.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mouais. Mmh mh. Non mais heu, c'est ce que tu dis, en tout cas, ça bah, ça a l'air de faire ses preuves, hein, puisque toi déjà tu as réussi. Mais oui, ça rejoint ça rejoint ça rejoint pas mal de choses, hein, heu, meilleure alimentation, heu, comme tu dis l'inconfort, c'est vrai que le fait de se dépasser peut-être un petit peu au début, c'est dur. Mais après on on ressent au fur et à mesure les bienfaits.
Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Ouais, ça fait un peu comme tout, ça fait un peu comme le sport, au début c'est compliqué et cetera. Mais après en fait, plus tu le fais, même après plus des fois tu es dans l'inconfort, tu prends du plaisir d'être dans l'inconfort et après je m'en rappelle parce que je prends des bains froids assez souvent. Bon, ça reste, heu, pas non plus une partie de plaisir, hein. Surtout quand il fait frais, après j'évite quand je suis malade, mais heu, c'est vrai que bon, ça reste jamais une partie de plaisir, mais on va dire que j'apprécie plus le moment par rapport à avant alors que je j'y allais à reculons. Là des fois ça m'arrive, j'y vais d'un coup sec et puis voilà, quoi. Alors, je reste dedans mais heu, c'est vrai qu'aussi ce qui est bien quand tu fais des bains, bah, c'est que c'est plus simple, en tout cas quand tu veux commencer que des douches. Des douches, j'ai essayé, bah, le fait qu'en fait, c'est des jets qui viennent directement dans le dos, ça réveille, ça réveille énormément.
Bien, que c'est ça. Mmh mh. <laughs>
Après heu après test, heu, plus franchement plus jamais, c'est vrai que le bain le bain en fait, vu que c'est toi qui rentre dedans, bah, tu prends juste le temps de sou de respirer, de souffler, faire: «Ah» et d'y aller petit à petit, quoi. Alors que la douche, c'est pas du tout le cas pour le coup.
Heu, c'est vrai que c'est pas très agréable parce que pour le coup, j'avais vu moi qui enfin, c'était pas pour ces raisons-là, mais j'avais vu comme quoi, voilà, le fait de quand on prend nos quand on se douche et qu'on termine avec un jet d'eau froide, c'est des c'était bon pour la peau, ça raffermissait la peau et cetera. Même pour les cheveux apparemment, c'était bien, donc j'ai j'ai essayé. Là, le s la seule chose que j'arrive à faire, c'est voilà, je penche ma tête en avant et je passe un petit coup d'eau froide, heu, à la fin. Dès que j'ai lavé mes cheveux, mais j'ai pas le cour j'ai vraiment pas le courage de me lancer des jets d'eau sur moi, c'est trop difficile.
Ouais. Ouais, c'est vrai que Non, c'est vrai, n surtout dans le dos, c'est vraiment, vraiment difficile pour le coup.
Enfin non, c'est super dur, mais heu mais j'ai je vais tu sais quoi? Moi je vais bon, je suis pas en campagne, mais je vais quand même essayer de faire, heu, ta petite ta technique-là, de de marcher quand même le soir. Manger manger léger puis peut-être manger, voilà, manger pas trop tard et essayer de marcher. Je pense que ça peut m'aider.
Ouais, la marche c'est un Mmh, bah, écoute e essaye et tu me diras, hein. <chuckles>
Franchement te remercie beaucoup pour tes conseils, je vais vraiment tester et puis, heu, j'espère que ça portera ses fruits, que je vais réussir à tenir sur la durée.
<chuckles> Et beh écoute en tout cas, plaisir partagé pour le coup.
Merci beaucoup.